Olha, eu queria pedir ajuda hoje, né, sobre uma questão, assim, e até que não é uma ajuda exatamente pra mim, mas é uma ajuda para o meu para o meu chefe, assim, porque eu cuido muito das contas dele, tá, então que que acontece? Ele tem muitas continhas, assim, de de assinaturas acumuladas, tipo, ah, Spotify, coisa aplicativo de comida, eh, ele doa também, assim, pra algumas instituições, e aí tudo fica pas saindo lá da conta dele, e ele nem sabe que ele tá fazendo isso
Hum. Certo. Uhum. Hum, entendi e vo hã.
E aí Aham. E eu que cuido, né, das contas lá no no no escritório. E eu achava que isso era normal, eu achava que era alguma coisa que realmente ele estava, eh, que ele sabia, tal, e eu descobri que não, você acredita?
Certo. Olha só. Então você gostaria de um conselho pra tentar resolver ou sugerir alguma proposta pra ele, seria essa a ideia?
Uhum. Exatamente, sabe porque? Eh, como eu eu cuido lá do financeiro, né, da emp da empresa, eu a comecei ver essas essas comprinhas saindo, por exemplo, ai, Apple Apple, Cupertino, não sei o que lá, eh, ChatGPT blá blá blá. E aí eu comecei a perguntar pra ele, né: "Ah, mas você usa tal coisa?", aí ele: "Ah, eu não não uso o chat, porque eu não uso eu não tenho o pro". Eu falei: "Tem sim, você está pagando".
Hum. Uhum. Olha só! Nem ele sabe.
<laughs> Exato. E aí eu comecei a a perceber que muita coisa ele não sabe, tipo assim, muita coisa ele não-não tem noção que ele tá pagando, né.
E ele ele ele já considerou a possibilidade de cancelar alguma coisa ou você que estava pensando em apresentar pra ele uma proposta?
Então é isso que eu queria um insight assim com você. O que que você acha que eu deveria fazer, né. Para mostrar pra ele, para levantar e falar: "Olha, eu achei todas esses esses essas coisinhas que você está fazendo, que está, né, descontando do seu cartão e talvez você não saiba", né. Porque tem umas tem umas coisas assim, tanto que eu p pagou uma dívida lá no autopay, um uma uma conta. Aí eu fui ver, era conta de água. Falei: "Gente, conta de água? Que que que conta de água é essa, né?". Porque eu que pago as contas lá de água. Aí eu fui ver, era a conta de água da casa da esposa dele, que é a esposa dele tem uma casa alugada, né. E eles têm outra casa que eles moram. Eles moram em uma, e a outra está alugada. Era a a as a conta da água da esposa dele. E aí eu eu perguntei pra ele. Aí ele, eles não sabiam porque ele fa a esposa dele falou assim: "Nossa, então é por isso que eu nunca recebo a conta em casa lá, né. Na outra casa", ela achou que os inquilinos estavam pagando e ele que estava pagando.
Uhum. Hum. Uhum. Uhum. Uhum. <laughs> Gente, olha só, olha diante disso que você está me contando. Fica claro que está muito descontrolado, né. Inclusive nem a esposa consegue acompanhar os gastos, né. Tão já está tão fácil colocar o cartão de crédito que, eles nem sabiam o que que eles estão pagando, né. Então, assim, achei interessante que como você e é a pessoa responsável por esses finanças, né, por essa parte financeira de pagamento. Eh, eu acho que se acontecer alguma coisa, até isso eles vão, eh, vai ser questionado. Olha, mas você não falou? Você não sabia? Você não viu? Então vale a pena sim que você faça um levantamento. Eu acho que se fo for possível que você consiga ver todos os os debitozinhos que saem do cartão, criar ali uma planilha, assim, um documento simples. Relatando para eles, o custo mensal, né, que está sendo, eh, tirado daquele daquele cartão, e quanto que poderia ser economizado caso algumas assinaturas fossem encerradas. Porque se de fato usa, eu não sei se você consegue. Você consegue saber o que que de fato ele usa o que não usa? Você tem esse controle?
Você acredita? Aham. Aham. Exatamente. Uhum. Aham. Sim, uhum. Uhum. Então eu preciso eu preciso mostrar para eles para ele, assim, perguntar realmente o que de fato ele usa, né. Porque, por exemplo, eu achava que ele usava o chat GPT e descobri que não, porque ele falou pra mim: "Aí, não funciona direito, fala que eu já usei minha cota tal". Então assim, talvez ele usa até em outra conta, a conta que está pagando nem é a conta que ele sabe, porque ele não é muito muito bom assim, com tecnologia, sabe.
Uhum. Hum, uhum. Olha só. Pode ser. Uhum. É bem capaz que seja, é que é isso que esteja acontecendo. Ele está cadastrado com o e-mail pra uma conta e de repente, a outra que é pró, ele nem sabe. E eu acho que se você tiver acesso a isso, né, de pelo menos ter como le fazer um levantamento de tudo que é debitado mensalmente, eh, você já vai ter ali uma referência. "Olha, você está gastando tanto, né. "X" valor, desse "X" valor, a gente consegue fazer uma redução, eh, de de de valor. Se você cancelar a assinatura de coisas que você não use", eh, ou então, como você disse que ele é doador, né. Não sei qual é o tipo, é ação beneficiária? Eh, eh. Uhum.
Exato. Uhum. Uhum. Aham, é, ele tem umas umas ONGs assim que ele que ele ajuda, sabe. Mas ele, ele gosta de ajudar, eu acho super legal, mas ele realmente não sabe o que que ele está ajudando, né.
Hum, entendi, porque, aí, ou você iria organizar e e e é, de repente, centralizar, eh, esses gastos indevidos com ONGs que de fato, como ele gosta, eh, como você quer algo que eu acho ba que você acha bacana também que ele mantenha, e aí, você dizer: "Olha, ou você cancela essas assinaturas ou você converte essa assinatura pelo menos em em algo que você gosta de fazer, que é, hã, institucional, né, que é ajudar pessoas, né, em ONGs que você pelo menos saiba que está sendo, eh, ajudada". Então, eu acho que se você levantar isso, talvez, ele até considere, né, a possibilidade de você reorganizar isso e saber pra onde é que está indo o dinheiro.
Uhum. Hum. Exato. É, exato, é exatamente. Uhum. É. É. É, eu vou levantar realmente porque sabe quando eu comecei a a trabalhar lá, né, eu comecei a analisar as contas e uma das contas que me chamou a atenção foi a conta de internet, ele pagava numa conta de internet quase $650 por mês. Aham, exatamente. Pra uso do escritório, né. Mas, assim, lá no escritório tem o quê, 1 computador, né, 1 computador, tem Wi-Fi, mas assim o Wi-Fi, eh, mexe com a gente celular, não faz nada demais, assim, não tem, não
Uhum. Gente, que absurdo. Isso pra uso pessoal? Certo. Entendi, então, não precisava dessa velocidade e desse custo tão alto?
É, e aí, eu fui atrás, eu mostrei pra ele, ele falou: "É, não, mas é porque a internet é assim assado, eh, eles cobram mais caro". Eu fui ver a internet, nem era uma internet boa, era uma internet, assim, bem ruim, assim, pra pelo preço e tal É, exatamente, e aí
Uhum, mediana, hum pior. <chuckles>
Eh, eu comecei pesquisar meios e tal. E aí eu consegui trocar por uma outra internet. A gente paga $50 dólares.
Meu Deus, que economia.
Aham. Exatamente $50 dólares, por mês de internet, é muito diferente.
Uhum. Entendo. Olha, é muito então s mostra que você já tem esses resultados, né. Então você já apresentou para ele algo que foi positivo. Então, com base, inclusive nessa, eh, nesse exemplo que você acabou de dar, muito grande, você reduziu m 200, 300% aí do valor da, nem tem como mensurar assim. Então você pode levar para ele fazer esse levantamento, sim. Eu acho que essas assinaturas que são indevidas, que às vezes a pessoa fez ali pensando na possibilidade, ah, teste por 7 dias e cancele. E, como ele possivelmente não se atenta a isso, eh, está sendo gasto o dinheiro ali, sem nem ter um um uma uma direção, né. Um eh, um benefício, porque se ele tivesse de fato usufluindo, seria ótimo. Ele deve ser exatamente o tipo de cliente que todo todas toda empresa de assinaturas gostam, né. Que não consegue acompanhar, eh
Exato. Uhum. Uhum. Uhum. Exato, exatamente. Ele tem esse ele tem isso, né. Ele sempre teve alguém que cuidou da das finanças e tal. Mas aí eu eu não sei se eu fa faz 1 ano que eu estou lá, né. Então eu fiz algumas mudanças já, mas agora essas mudanças que estão me me pegando. Porque eu peguei ali no ar que ele tinha, né, a questão do do chat e tal, e ele não utilizava, e aí eu comecei a perguntar, eu falei: "Ué, mas você comprou algum aplicativo na Apple?" Aí ele: "Ah, eu não," e estava lá $12 dólares e tal. Então eu nem sei quais são essas coisas, sabe. E aí eu preciso começar a analisar, né, co no celular dele.
Uhum. Hum. Sim, sim. <laughs> Eu acho que você conseguiria, de repente, eh, em 3 meses. Eu estou falando de 3 meses, porque pode ser muito, mas é porque você está a saber exatamente que se os 3 meses são contas recorrentes debitadas, caso você ainda não tenha essa esse balanço, né. De do que é debitado, né, é cobrado. Com 3 meses, você vai ter uma referência de de valor, né, que é mensalmente debitado ou se debitou em um mês, mas não debitou no outro. Pode ser uma assinatura diferente, trimestral, semestral, né. Aí tem que ver direitinho, mas eu acho que seria bem interessante que você levasse isso até mesmo é como uma proativo, né. Você não foi algo que ele pediu, mas algo que você vai ser vai apresentar como uma sugestão, eh, e como você já é a pessoa responsável por isso, eh, não que você esteja de ficou claro que você não está nem querendo, eh eh, be benefícios, né. Se sentir valorizado com isso, sim.
Uhum. Uhum. Aham. Uhum. Sim. Eh. Eh, não é porque assim me preocupa, né. Porque eh, m é um dinheiro, né, da empresa e tudo mais que tem funcionários para pagar e tudo mais. E a gente como como eu trabalho ali, o meu ponto é realmente fazer a empresa funcionar gastando o menos possível, né. Porque, por exemplo, se você que nem a questão da da internet, né. Que a gente economizou $600 no mês, um an um um mês da dessa internet, eu estou pagando 1 ano da outra, né.
O mínimo. Imagina, uhum.
Você tem ideia de a diferença, assim?
Muito absurdo, uhum. É justo, está de parabéns, né. Então, assim foi algo que você conseguiu, eh, fazer de mudança. Então, com a sua chegada na empresa nesse 1 ano, com certeza fica claro que você fez coisas pela sua empresa que outras pessoas antes não fizeram e, e se fizeram, não fizeram com a tanta, eh, com um resultado tão expressivo quanto esse. Imagine quando você fizer um levantamento de todos os débitos, $10, $20, $5 que seja, ainda assim no montante final, é um valor bem considerável, que pode ser revertido de repente para alguma coisa interna ou para ajudar gosta ou simplesmente com o intuito de ajudar mesmo o fato de ter uma economia, né. Como você falou, a sua empresa, é onde vocês trabalha hoje. Então o objetivo é esse, é manter uma saúde financeira da da empresa. Então, você está de parabéns. Eu acho que é é isso mesmo. Você está fazendo algo extremamente altruísta, sem nem pensar na no no que vai ter de retorno, mas que se você levantar os pontos, apresentar para ele, mostrar o custo que está tendo sem utilização. Olha, eu acho que ele com certeza vai gostar muito e adotar e a postura que você tomar.
É, exatamente então. Uhum. Exato. Exato. Uhum. Exato. <giggles> Uhum. Uhum. É verdade, né. Não, eu eu tenho certeza disso. Eu vou eu vou fazer um levantamento, né, de tudo, é um é um pouco difícil, né. Porque tem coisas que tem a conta pessoal dele, que eu também acredito que deve ter muita coisa que acontece lá, mas eu não vou mex essa essa não tem acesso, eu não vou mexer, eu vou mexer na empresa, e aí eu vou colocar à disposição para ele falar: "Olha, eu vi isso, tal. Pode ser que também na sua conta tenha, se você quiser que eu dou uma olhada, eu também posso dar uma olhada," né.
Uhum. Uhum. Ok. Ótimo. Isso boa, é isso mesmo. Vai colocar à disposição dele. Ele que toma a decisão, mas pelo menos você fez a sua parte. Olha, muito bom. Parabéns, vai dar tudo certo.
É. É. Exatamente. <giggles> Obrigado, viu pelo pelo conselho.